Allora volevo chiederti una cosa, ma secondo te cosa ti motiva a continuare a studiare nella vita?
Sì. Uhm, allora, uhm, intanto, mhmm, diciamo che io sono, uhm, caratterialmente intanto una persona curiosa, quindi credo che la curiosità sia alla base del del fatto di di voler apprendere cose nuove, di continuare anche a studiare, no, cose nuove perché poi fondamentalmente, uhm, magari per gli studenti i <chuckles> il discorso di studiare è è un dovere no, ehm, e e ed è una fatica ed è una fatica perché la vivono come come dovere, come obbligo in qualche modo, no, ehm, ma
È la fatica, è pesan eh sì ve in quanto <chuckles> Sì per quello anche perché magari non gli insegnanti non è che sono sempre così capaci a a c a catturare l'attenzione. <chuckles>
S quel quello sicuramente, ma già di per sé, diciamo, un giovane, come dire, vorrebbe fare tutt'altro tranne che studiare, ma perché viene vissuta come come una cosa o obbligatoria o come un dovere, che loro devono per rispetto della famiglia, per rispetto di se stessi e tutto il resto. La cosa cambia quando diventi un pochettino più grande e hai magari terminato il il tuo percorso di studi e sei immerso nel mondo del lavoro, uhm, e ti capita comunque sia, anche per per un discorso lavorativo, di di dover continuare a studiare, ma in quel senso, uhm, hai hai un approccio diverso, rispetto allo studio perché sai
Sì, sì. M mi Eh anche perché uno u uno capisce che magari insomma dietro la a a a competenze migliori, cioè ci può essere, intanto per la persona in sé poi anche puoi avere puoi avere un una carriera migliore, puoi fare più più strada nel lavoro, nella vita inso
Sì. Sì, sì quello quello, nel senso di essere legato all'aspetto lavorativo, ed è sicuramente come dire, ehm, il fatto di continuare a studiare rispetto al tuo ambito lavorativo ti permette di avere benefici, anche proprio in termini concreti, magari una promozione piuttosto che un aumento di stipendio, piuttosto che altre mansioni e quello chiaramente, uhm, diciamo è è la cosa standard. Secondo me il il problema è legato alla motivazione nello studiare qualcosa che non è inerente al al tuo lavoro che che poi si si che si collega fondamentalmente con m l'intern
Certo. No, allora si riflette però po è la crescita personale, diciamo la crescita come persona.
Alla crescita personale, all'interesse di a rispetto alle altre cose, per esempio, uhm, come dire, mhmm a me è tornata la voglia, uhm, quasi di studiare, poi tante volte ho pensato di iscrivermi, ehm, di nuovo all'università, per un secondo corso di laurea, uhm, totalmente diverso da quello che ho fatto, ma semplicemente perché magari uno ha una passione e e che che è un altro è un
Cer Sì, sì, una passione, un interesse, come hai detto, una cur curiosità, ma una curiosità, in senso, no in curiosità come viene trattata, no, la parola delle volte, la curiosità può essere, okay, sapere co come finisce un film, no, belin curiosità anche, ehm
Sapere N no, no, no la curiosità di di sapere cose che magari s immagino non sai del mondo, no?
Ma sai cos'è? Che tante tante oggi viviamo in viviamo in un mondo dove le persone vivono vivono una vita e vivono vivono senza riuscire a guardare al di là del di di un di un palmo intorno a loro no, sembra che il mondo finisce tutto lì no, e invece il mondo <chuckles>
Sì. No, no, ma infatti inf il mo il mondo è vario e ha tante cose differenti. Ma per esempio quello è quello è un aspetto, no? Se se tu sei appassionato, uhm, di, che ne so, di viaggi, ecco, e magari in quel mom non hai la possibilità semplicemente di di di di poter viaggiare, uhm, comunque magari ti interessa una cultura, una un come dire, un modo di vivere di un'altra nazione o ti interessa anche semplicemente, come dire, la storia, uhm, di di di un di un luogo, piuttosto che di un personaggio, quello secondo me è comunque un modo di studiare, no, e o e oggi come e oggi come oggi, uhm, diciamo ha hai anche gli strumenti, uhm, per continuare a studiare, indipendentemente che tu faccia poi uno studio che sia certificato, quindi un'università, un corso.
Sì. nel tempo. Sì, sì. Assolutamente. Per fare. Ma oggi per esempio a te no allora vabbè u un ragazzo andato a scuola ha studiato e te uhm, giusto il campo della storia che hai de ma la storia in fondo, ehm, viene insegnata generalmente la storia diciamo che in interessa aree aree vicine la zona in cui poi sì c'è una un po' una storia del mondo però è sempre tutto oggi però per esempio col con quello che si sta sentendo che perché oggi è un momento che in cui siamo bombardati dalle notizie che vengono dall'altra parte del mondo, dall'oriente, dal Medio Oriente, da dall'occidente, dal nord, ma non ti s viene più voglia di di di s di andare a vedere questi paesi qua, da dove arrivano cosa è come mai sono sono nati 'sti paesi, queste popolazioni do quando c'erano perché sembra che il m mondo fossero i Romani <chuckles> i Romani, il Medioevo è tutto basta, il mondo è tutto lì, no tutto il resto non esist non è mai esistito, non boh. <chuckles>
Sì. Mh, mh, mh. Chiaro. Perché perché si è arrivati a que Ecco, eh, ma infatti è il con Sì. Sì, sì. No, no, quel quel no quel <chuckles> no, no, no hai colto nel segno, no, esattamente questo, perché ti ripeto, cioè, questo nasce da quello che dicevi tu, dalla curiosità di vedere, perché magari a ad oggi ci sono determinate situazioni e quindi questo ti incuriosisce e soprattutto il fatto che magari vai a mhmm, a studiare, uhm, delle cose che, come dire, ehm, sono al di fuori dei dei programmi didattici e che quindi magari hai studiato hai studiato 20, 30 anni fa e ti interessi a cose differenti, ma questo è sicuramente, uhm, come dire, il continuare a studiare; che poi stiamo parlando di storia e di sviluppo di alcuni popoli, nazioni, eccetera, che in qualche modo ti riporta all'attualità, perché fondamentalmente se sei informato.
Eh, Degli schemi, esatto degli schemi così proprio eh Sì, insomma, cert Assolutamente, è il mondo è loa ti spiega un pochettino il mondo di oggi, perché perché è fatto così, perché è fatto così, perché poi alla fine è così.
No, no, ma infatti ma infatti, uhm, que questa è sicuramente la passione, la curiosità sono diciamo delle
Ti f e ti fa anche capire e ti fa anche capire come mai si succedono certe cose, perché uno pensa: "Vabbè oggi la la la la Seconda Guerra Mondiale, uh, ma cosa vuoi che sia sono 80 anni che è finita". Uh, fin finisce lì no, eh invece ci troviamo oggi in un mondo che che anzi ci sono fatti dei dei tempi di Napoleone che ancora son rilevanti a oggi, perché poi a livello <chuckles>
Sì è co come se fo se fosse qualcosa ne No, no, no ma infatti ma quello è un discorso un discorso di avere di avere una il il discorso di avere una cultura ampia, uhm, non è un
Poi certo l'importante per la gente è andare a prendersi l'aperitivo, andare a comprarsi l lo lo smartphone, l'ultimo modello, ma per carità tutto corretto
<chuckles> Ma no, va va bene anche quello, certo.
tutto corre però anche avere un attimino un po' più di di coscienza, coscienza delle cose, non non non guasta, no? <chuckles>
No, no, ma infatti è è q è questo che ti stavo dicendo, perché poi le il discorso di studiare molti lo lo considerano come, mhmm, lo studio legato a una certificazione, ma uno può anche a aver fatto soltanto le scuole superiori, per esempio, ma poi avere una cultura una cultura molto molto più ampia, perché semplicemente è una persona informata, è una persona curiosa, è una persona che studia.
Sì, sì, sì. Eh, ma purtroppo è vero. Certo. Ma ritorniamo al discorso che facevo all'ini una perdita d una perdita di tempo in fondo, cioè: "Prima riesco ad avere il pezzo di carta meglio è, così mi son tolto il pensiero". <chuckles> E
No vabbè, diciamo che quella è una cosa necessaria, perché viene richiesta per il discorso del mond del lavoro e tutto il resto, ma no ma ma non termina lì; il discorso è che la la voglia di studiare non non deve non dovrebbe terminare lì. Guarda io ho un esempio a casa mia, di mia madre che che si è laureata a 50 anni
No certo. Eh no appunto appunto, appun Mh. Ecco. Eh beh certo, cer
ma che e e ovviamente non l'ha fatto per un discorso di avere delle opportunità lavorative o delle degli avanzamenti di carriera, perché tra l'altro ha studiato ha studiato una cosa totalmente diversa da quella che era il suo lavoro, però i e che che tra l'altro ne abbiamo parlato di questa cosa con mia madre e onestamente, ehm, quando me mhmm, mi disse: "Insomma voglio voglio iscrivermi all'università". Eh insomma sai io ero un po' più piccolino.
Certo. Io è un Eh. Mh. Ti ha lasciato un po' un po' perplesso. <chuckles>
Sì mi ha mi ha mi ha lasciato molto, molto perplesso, ehm, però ho capito ho capito qual'è qual era la sua motivazione, che non era semplicemente quella di uscire dalla routine della della vita no, del lavoro, della famiglia ma era proprio una ce necessità di conoscenza di a a ampliare il suo bagaglio di conoscenze per il puro piacere di farlo, non perché avess
Sì, sì. È un bisogno è un bisogno è un bisogno della persona la uhm, poi come dicevi tu una persona curiosa ha bisogno di porsi delle domande e trovare delle risposte e una volta che ha trovato quelle risposte, porsi altre domande per andare su altre risposte. È un processo infini infini se uno vivesse 1000 anni un dovrebbe con continuerebbe a fare questa cosa di di and di informar vedere, guardarsi intorno, scoprire.
Esattamente ma ma è ma Ma esa Sì, sì, è una è è una forma, come dire, di presa di coscienza quella di di avere il dovere di di conoscere, di informarsi, di essere curioso rispetto a a alle cose che che magari ci sono anche un pochettino più lontane o semplicemente perché perché tu vuoi dire ti appassiona un determinato argomento e allora lo vuoi approfondire, è esattamente questo il meccanismo, cioè di non appagarsi ma di di poi di co di continuare nel momento in cui ti ripeto, ti ti incuriosisce, uhm, qualcosa e e hai questo questo de desiderio. La motivazione è data
Certo. Cert Ass Mh. Ma secondo te scusa ma certo, ma secondo te il discorso diciamo, mhmm, vabbè una persona un ragazzo l'età è quella d dai 20 ai 24, 25 anni, 23 frequenta, dopo le scuole diciamo quello i normali, frequenta poi l'università, però l'università, poi alla fine appunto escono ragazzi che hanno ancora voglia di di imparare poi invece ragazzi che in fondo si si appiattiscono lì no, diciamo tifo cio cercano il loro il loro lavoro, posto fisso no, magari il posto statale, perché sei più garantito, ma tu in tutto questo non trovi che ci sia un po' <tsk> come, quasi un difetto che l'università dovrebbe lo lo studio in generale comu dovrebbe insegnare quella quella quella curiosità lì no, le più che insegnare la nozione della lunghezza del del Nilo.
Sì. Sì. Sì, sì, sì. Mh. Sì, sì. Ecco Sì, sì, sì, sì, ho ho capito, ho capito cosa cosa vuoi dire.
Dovrebbe insegnare ai ragazzi a coltivare quella curiosità, a far nascere quella col curiosità lì no, a insegnare un metodo, un metodo.
Guarda secondo me Sì, sì, sì, sì, allora allora sono sono totalmente d'accordo con te e penso, uhm, che questo sia un discorso molto legato, magari non tanto all'università, ma sicuramente alle scuole medie di superiori dove spesso dove spesso semplicemente per ottemperare a dei programmi o semplicemente perché non ci sono le risorse, uhm, o semplicemente perché comunque tratti delle classi che sono, uhm, comunque completamente eterogenee, tra chi vuole studiare, chi non è interessato e tutto il resto, è un problema legato a quello, secondo me rispetto all'università, uhm, le università fanno fanno già tanto, potrebbero fare sicuramente di più.
Le superiori. Sì. Cer Vero. Comunque anche la fam anche la famiglia vuol dire tanto per quello perché un bam un ragaz un ragazzo che nasce in una famiglia dove al di là dei del della laurea, al di là del degli s dove però ai geni ai genitori, c'è un ambiente diciamo di persone brillanti, no, cioè persone no, che non si fermano solo alla alla sopravvivenza diciamo ma
Assolutamente. Mhmm, gu guarda Mhmm, sì, sì, sì assolutamente io io ti parlo per la mia esperienza personale, ehm, io ho
È molto importan Okay, il fatto di aver avuto una mamma che s'è voluta laureare a a quell'età lì, voglio dire è una indubbiamente qualcosa t'ha trasmesso, eh, tua madre anche se magari non te non te n'eri accorto, sicuramente qualcosa ti ha trasmesso, eh. <chuckles>
No, no, chia chiaro è un Ma guarda io Allora io col senno di poi da grande n uhm, e in base alla mia esperienza per personale posso dire che sono cresciuto ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia dove, uhm, diciamo quan quando sai, ehm, lì ti metti a tavola per pranzare, per cenare, parli, no, e o e e s abb mhmm, abbiamo avuto sempre la la come dire, l'abitudine di parlare ponendoci dei punti interrogativi.
Esatto, eh cer
Cioè, mhmm, di non fare discorsi dove "ho ragione io, hai ragione tu", ma sempre lasciando spazio magari all'opinione anche dei più piccoli, cioè i io mhmm, qua quando si parlava di un argomento i miei genitori non è che, ehm, mi abbiano mai detto: "No è così perché lo dico io e quello che dici tu, uhm, n non vale niente perché sei piccolo".
Certo, cer Eh ma no, no è veri No, no. Ti facevano ti facevano ragionare sulle cose, ragionavate sulle cose, t'ascoltavano, eh, certo, certo e beh ma quelle
No, no ma è sicuramente
Quella è la perché è lo spirito critico che deve nascere no, oggi le persone non hanno più lo spirito critico, la gente non ha più spirito critico, non è più capace a a a a ragionare. Sai il discorso famoso della dell'analfabetismo funzionale, no, persone che leggono e non non si rendono non non riescono a capire, riescono a leggere però n riescono a capire il significato di qu di u di u di una frase, non so, ma non lo dico di di di della Divina Commedia in toto. <chuckles>
Esattame Uh Sì. E quello che c'è scritto. <chuckles> Guarda guarda, mhmm, ti dico questo e chiudo, ehm, secondo me è anche un discorso del fatto che siamo talmente bombardati d'informazioni che non non abbiamo il tempo di riflettere sulle cose perché se fossimo ci prendessimo degli attimi per riflettere, probabilmente, aumenteremmo lo s lo spirito critico, aumenteremmo la curiosità e, probabilmente, molti di più continuerebbero a essere motivati a studiare.
Certo, cer È vero, è verissimo. Eh ma forse non vogl non vogliono che la le le la gente usi usi troppo la propria testa, perché poi potrebbe potrebbe creare un po' dei de de degli de degli scombussolamenti nella società. Ascolta, niente, è stato molto interessante questo argomento, trattarlo con te perché, insomma, sarebbe da parlarne ancora per così speriamo di risentirci presto và, okay? Ciao.
<chuckles> Fatti i Va bene con continuate a studiare.
Certo. <chuckles>